はあ。
よく言われますけどね、そういうのね。すごくストレスになってきたらなんか、と good cry をしろってアメリカ人に。いいいい cry だから映画とか音楽とか聞いて感動して泣くと、結構こうストレスがこうリリースされてスキッとするって、本当にそうだと思いますよ。
はい。 ああ、そうですか。ああ、はい。 はい。 あ。 なるほどなるほど。あ、じゃああのいいことなわけですね。はい。
うん。 いいことですよ。でまたあのちょっととおの遠のいていた自分自身とのこう何て言うのかな、コネクションみたいなね、自分の感情とのコネクションみたいな。ものじゃないですか？
はい。 あ、なるほど。 はい。 なるほど、自分と向き合うというか。
<laughs> はい。最近何かあの、んんんん泣かれたことあります？何か見られて、そのチャイニーズの映画の他に。
そっか。 で。 えっとですね、日本のですね、あの映画をやっぱり飛行機内で見て
ええ。 はい。
えっとタイトルは忘れてしまったんですけど、あのその心臓のあの血管をこう膨らませて、あの心臓疾患をあのこう治すっていう、その血管を膨らますのを開発したっていう人のあの実話に基づいたあの映画なんですけど。
はい。 ええ。 はい。 はい。 ええ。

その何か女の人がすごいデブの女の人なんですけど、で、ま、デブって言っちゃいけね太ってる人がまボクシングに目覚めて、それであのはい。で、何か本当に実際にその映画の撮影内で痩せていくんですよ、その人が。実際。はい。実際のじゆうす女優さんが。
はい。 ええ。 はい。 わお！すごい。 ええ、すごいですね。
で、もうそれ見てもう、ええって驚いたのともう感動して、もう。
はあ、そうですか。
本当にその変化って、うわ、人間ってこんなにできちゃうのっていう。
うーん。
その変化がもうびっくりでも号泣、おあの音も、音楽も何も。
感動して、はい、号泣でした。すごいですね。
か音もセリフもただの字幕だけなのにもう
それはすごいですね。よくあの音楽とかにね、すごくこう連れられて泣いてしまうこともあるんですよね。感動がよりこう溢れてね。うん。でも字幕だけでそこまでいかれるっていうのはすごいですね。面白い。
はい。 はい、ありますよね。 それはそうです。 そうです。もう、まさに感情移入ですよ、本当に。